हेलो।
हेलो, नमस्ते।
जी, नमस्ते।
कैसे हैं आप?
जी, मैं बहुत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
अ, मैं ये कहूँगी कि देखिए मुझे ऐसा लगता है ना, कि जो है हमारी जो सरकार है। वो ही कहीं न कहीं जो है धर्म के नाम पे हमें भिड़ाना चाहती है। क्योंकि मैं देखती हूँ लगातार जो है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ मामले आते ही रहते हैं सिर्फ और सिर्फ र अ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब को लेके। आपका क्या कहना है?
जी, जी बिल्कुल। जी, जी बिल्कुल। जी, जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे ए राजनीतिकार है ना। अ, वो अ, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अ, वही इस धर्म को अ, मतलब आप आज से नहीं आप देखेंगे देश की आज़ादी के पहले से ही, अ, लोग धर्म के नाम पे एक-दूसरे से लड़ते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा अ, जो अ, कारण है, वो एक राजनीति कारण हो सकता है। आपको क्या लगता है?
जी। जी, जी। हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल और क्या? राजनीतिक ही हो सकता है सर क्योंकि अ, आप देख रहे होंगे कि राजनीति करने के लिए और कोई मुद्दा अब बचा नहीं है। क्योंकि महँगाई पे बात करनी थी अब आप महँगाई पे बात करते नहीं हैं। है ना? क्योंकि लोगों को इतना ज़्यादा अब उन्होंने ये पकड़ लिया है ना कि लोग क्या चाहते हैं? आप देख रहे हैं कि हिंदू जो है वो बहुसंख्यक हैं। है ना? और बाकी जो क बाकी जो धर्म के लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो इसका फ़ायदा तो उठाएँगे ही ना, वो तो उन्होंने देख लिया कि बहुसंख्यक हैं हिन्दू तो हिंदू, हिंदू करेंगे। तो जो है हमें अच्छा वोट मिल जाएगा और हम जीत जाएँगे। तो कहीं न कहीं आप एक को अगर लेके अभी जैसे हमारे घर में ही किसी 1 इंसान 1 व्यक्ति के पक्ष में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो बोले, तो हमें कैसा लगेगा? हमारी भी तो उनके साथ नहीं बनेगी ना फ़िर।
जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। जी। जी, जी बिल्कुल। हुँ, जी। जी, जी बिल्कुल। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अ, मैंने देखा है कि ए जो आज से नहीं अ, मतलब हमेशा से अ, मतलब लोग धर्म के नाम पे अ, हमेशा लड़ते रहते हैं। और अ, जिसकी वजह से काफ़ी हमारे देश में जो एक विकास का जो अ, मुद्दा है वो कहीं न कहीं राजनीतिकार जो हैं उनको छुपा लेते हैं। वो मतलब अ, उनको अ, मुझे लगता है राजनीति करने वालों को सिर्फ़ धर्म के लिए ही नहीं मतलब ये सारी चीज़ें लोगों को प्रेरित करनी चाहिए। अ, उनको उनका काम है विकास करना ना कि आप अ अ, जो हमारे देश के अंदर जो धर्म है या फ़िर जाति हैं उनके प्रति अ, कुछ भी ऐसा टिप्पणी करना। मुझे लगता है सरकार जब इस तरह की चीज़ें करती हैं तो लोगों में भी एक उ क्योंकि अगर मुखिया ही मान लीजिए कि अ, हमारे धर्म के बारे में इस तरह से प्रचार करें और अधर्म के बारे में विरोध बु विरोध करें। तो जनता भी मुझे लगती है कि कहीं न कहीं इस चीज़ को लेके अ, मतलब विरोध करती ही है। धर्म के नाम पे एक-दूसरे से लड़ती ही है। हमेशा आपने देखा होगा कि अपने अपने धर्म को लोग अ, ज़्यादा अ, बेहतर मानते हैं, अपने धर्म को ऊँचा मानते हैं। और दूसरे के धर्म को अ, सोचते हैं कि अरे ये तो बाद के आए हुए हैं ये ऐसे-वैसे, इस तरह की चीज़ें कहते हैं।
जी। जी। जी। जी, जी बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल। जी, जी। हाँ। जी, जी। जी, जी। हाँ, हाँ बिल्कुल। जी। जी, जी। जी। जी, जी। हाँ, हाँ। जी। जी। जी। जी, जी बिल्कुल। जी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ और मैंने देखा है कि अभी हाल ही में जो हमारे देश में एक घटना हुई है, पहलगाम में, तो मैं देखती हूँ कि जो है वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, उसकी वजह से जो है उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया है। अब आप देखेंगे कि जो है, उम उम, मतलब खैर हुआ तो हमारी सरकार की वजह से, लेकिन जो है हमारे जो देशवासी थे उनकी जान चली गई, वो भी क्या धर्म पूछ के किस धर्म से हो तुम? है ना? तो क्या करेंगे? ज़्यादा धर्म-धर्म आप बढ़ाएँगे, तो ये तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही और अगर स साथ ही में बात की जाए उन लोगों की जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी रोट रोज़ी-रोटी चली गई, अब उनसे सरकार एक भी बार पूछने नहीं जा रही है कि आपका कैसे चल रहा है? है ना, क्योंकि वहाँ पर तो हिंदू बहुत कम रहते हैं ना, मुस्लिम ही रहते हैं, तो वहाँ क्यों जाएगी पूछने अगर यही हमारे किसी र गुजरात में या दिल्ली में कहीं हुआ होता, जो है एकदम सिम्पैथी के साथ खड़े रहते, आपको क्या लगता है सर?
हाँ, हाँ, हुँ। उम, जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। उम, जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल अ, मुझे भी ऐसा लगता है कि अ, जो सरकार है वो धर्म के नाम पे तो अपनी वोट और ये सारी चीज़ें मुद्दे तो बना लेती है, अपना रोटी तो सेक लेती है, अपना वोट लेना होता है, ले लेती है, लेकिन जब अ, हकीकत में जब सरकार को कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उस वक़्त लोगों का अ, मतलब साथ नहीं देती है आप देखेंगे कि कि अ, आज से नहीं आप कई सालों से मैंने देखा है कि लोग धर्म के नाम पे अ, लड़ रहे हैं एक-दूसरे से, एक-दूसरे के धर्म के बारे में उल्टी-सीधी बातें कर रहे हैं।
जी। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। जी। जी। जी, जी, बिल्कुल।
या फिर मुझे लगता है ए धर्म अ, धर्म एक ऐसी चीज़ नहीं होती है कि आप उसके लिए लड़ें। धर्म का मतलब होता है कि एकजुटता बनाने बनाए रखना। धर्म हमें ये कभी नहीं सिखाता है कि हम एक दूसरे से लड़ें, अपने धर्म को बेहतर बनाएँ। धर्म का मतलब होता है कि जैसे हम उससे मतलब काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। हम उस चीज़ से ए, हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। जबकि लोग ऐसा नहीं करते हैं, धर्म को जाने बिना ही वो एक दूसरे से लड़े रह लड़ते रहते हैं।
जी। हाँ। जी, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, सर। हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं सर आप और धर्म का मतलब नहीं ये नहीं होता है, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य से। मैं ऐसा मानती हुँ और जो है मैंने ये भी देखा है कि लोगों में आजकल जो ब मतलब हम आम आदमी जो होते हैं, उनके भी मन में ये सारी चीजें इतनी बुरी तरह से बैठ चुकी हैं। इतनी ज़्यादा, कि देखेंगे आप कि अब अ, हम लोग मतलब ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों बातें करने लगे हैं कि यार अरे तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम तो तुम्हारे तो तुम्हारे तो अलग जाति में ये होता है। मतलब अब सिर्फ धर्म ही नहीं, अब हम लोग जाति पे भी बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं लोगों की। मैं देखती हूँ कि मतलब मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं और देखती हूँ मैं कि लगातार जो है वो सिर्फ अपनी जाति की बातें करते हैं। अरे हम तो इ इब इस जाति से आते हैं, थोड़ी ना कोई कुछ कर सकता है मेरा। अरे, धर्म और जाति जो है वो कौन लेकर आया है बीच में? है ना? मुझे लगता है कि ना हम सभी एक इंसान हैं और सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए, वो एक सरकार है वो किसी एक का लीडर नहीं है, वो सब का लीडर है वो। तो उसको सबके बारे में सोचना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि हमारी सरकार से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ये सारी चीज़ें मानना जानना बंद कर देगी जिस दिन, उस दिन हमारे देश में धर्म और जाति को लेके एक नया परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा आपको।
हुँ, जी। हुँ, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल, आपने सही कहा कि अ, मुझे लगता है कि सरकार तो इस चीज़ के लिए तो अ, करती ही है इस तरह की चीज़ें। लेकिन मुझे लगता है जनता को भी अ, मतलब इस चीज़ों में मज़ा आता है। आप देखेंगे कि अ, कई लोग मतलब उनके अंदर बचपन से ही या फिर मतलब एक अंदर को ब भर दिया जाता है ना किसी अ, धर्म के नाम के बा के लिए कि वो धर्म अच्छा है, वो धर्म हमारे साथ ऐसा किया है, वैसा किया है। मतलब एक मतभेद का जो मन में अ, एक पाठ होता है, वो मुझे लगता है हर लोगों को पढ़ा दिया गया है और जिसकी वजह से काफ़ी अ, मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आज के समय में, लोगों को। क्योंकि देखे होंगे कि जो मासूम लोग होते हैं, वो भी अ, धर्म की वजह से अ, क्या होते हैं कि अ, उससे अ, मतलब उनको अ, उनको सामना करना पड़ता है, कभी कुछ दंगे हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो मासूमों ल मासूम लोगों को भी अ, की भी जान चली जाती है इसमें। मुझे लगता है धर्म के नाम पे कहीं भी लड़ाई करना एक अच्छी चीज़ नहीं होती है और मुझे लगता है कि सरकार को भी इसके लिए अ, मतलब एक सख़्त नियम बनाने चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी अ, मुझे लगता है कि अ, इन सब बातों पे बोलती नहीं है, कुछ भी कोई धर्म के नाम पे पी होता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अ, कभी भी कोई आवाज़ उठाता है तो ये अच्छी चीज़ें तो नहीं होती है। आप उ ग ए संविधान अ, जिस हिसाब से हर लोगों को एक अ, अपना-अपना अ, जो अस्तित्व है वो दिया है और रहने का अधिकार दिया है, तो उस अधिकारों का मुझे लगता है हनन करना कहीं भी ठीक नहीं रहेगा।
जी। जी, जी, जी। मज़ा आता है, हाँ।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 जी। जी।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 हाँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं सर आप और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे कांस्टीट्यूशन में भी ये चीज़ें लिखी हुई है कि आपको राइट टू फ्रीडम है, है ना आप जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। फिर जो है हम लोग जो है क्यों आपस में ही अपने खुद के नियम बनाते रहते हैं और जो है, आपस में ही लड़ते-झगड़ते रहते हैं। अरे, सबको अपना जीने का अधिकार है, सब अपनी तरह से जी सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। उनको कोई किसी तरह का जोड़-तोड़ नहीं है, फिर आप क्यों एक ही धर्म के आप तो फिर सरकार थोड़ी हुए, आप तो धर्म प्रचारक हो गए, आप तो धर्म प्रचार करते हैं और मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो भी देखा था कि जो है हमारे एक अधिवक़्ता ने कहा कि क्या कहते हैं? आप जो हमारी अभी सेंट्रल में गवर्नमेंट है उनसे कि जो है आप पाकिस्तान और हिंदू, मुस्लिम और धर्म छोड़ के किसी भी एक चीज़ पे बात करिए, किसी भी एक चीज़ पे, मतलब उन्होंने बात की बात करनी शुरू की और देखा मैंने कि वो एर-घेर के फिर पाकिस्तान पे आ गए।
उ, जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल।
तो ये देखने को मिलता है कि जो है, जो हमारे जैसे कि हमारे जीवन में क्या होता है? जो हमारे मन में चल रहा होता है, वो जो हमारे दिल में होता है, वही हम अपने जीवन में करते हैं, तो उसी तरह से देखा जा सकता है कि जो सरकार है, जो सरकार करती है, तो वही आपको बाकियों के मन में भी देखने के लिए मिलेगा।
उ, जी, जी। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, आपने सही कहा कि अ, सरकार जो है ना अ, मतलब वो भी धर्म के नाम पे लड़ना नहीं चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो जनता है ना, वो उनको ये सब चीज़ों जब सरकार ये सारी चीज़ें करती हैं, तो उनको मज़ा आता है। उनको लगता है कि नहीं हमारे धर्म के लिए बोल रहे हैं, तो उनको वोट ज़्यादा मिलती है, तो मुझे लगता है वो उन्हीं सारी चीज़ों को मुद्दा बना के और ऐसा करते रहते हैं और अपना फ़ायदा उठाते रहते हैं और मुझे लगता है जनता जो है वो मूर्ख है और जनता इस तरह की अगर चीजें सोचती है, तो कहीं न कहीं अ, वो अपने ही देश को तोड़ने की बात कर रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम लोगों की सोच को नहीं बदलें, और लोग अपने-अपने सोच सोच को नहीं बदले, तो मुझे लगता है एक दिन जो देश है वो कहीं अ, बहुत पीछे ही रह जाएगा। आप देखेंगे कि दूसरे देश में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो देश आपस में एकजुटता बना के रखते हैं और काफ़ी विकास करते हैं। लेकिन हमारे देश में ही अ, इन सब चीज़ों पे काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से अ, कहीं न कहीं हमारा देश काफ़ी पिछड़ा अ, आज बना हुआ है क्योंकि हमारे देश में विकास मुद्दा नहीं है, हमारे देश में धर्म मुद्दा है आप देखेंगे कि अ, हमेशा कोई ना कोई धर्म को लेके अगर किसी और देश में भी कोई म अ, दूसरे धर्म के लोग कुछ ऐसा करते हैं, तो वो मुद्दा हमारे देश में अ, ज़्यादा अ, विकसित होने लगती है।
जी। जी, जी। जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। जी, उठाते रहते हैं। जी। जी। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। जी। जी। हाँ, हाँ। जी, जी। जी। जी। हाँ। जी।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
हुँ, हुँ। <clears throat> हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी बिल्कुल। जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ।
मतलब, फिर क्यों ये सारी चीज़ें?
हुँ, जी, जी, मुझे लगता है कि अ, ये लोगों की आज सोच ही ऐसी बन गई है कि अ, जो हमारा धर्म है वही बेहतर है, जिसकी वज़ह से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप देखेंगे जो हमारा भारत देश है वो अ, विविधता से भरा हुआ है यहाँ हर धर्म के लोग, हर धर्म के अ अ, जाती अ, मतलब अब हर कास्ट कु के लोग होते हैं, तो मुझे लगता है एक अ, इसमें जो अ, जो हमने हमेशा से अपने स्कूलों में पढ़ा है, कि हमें अ, एकजुट रहना चाहिए <clears throat> हमारी जो ताकत है, वो विविधता में ही हमारी जो अ, ताकत होती है। लेकिन अ, आजकल ये बिल्कुल विपरीत हो गया है, लोगों के सोच जो है वो काफ़ी बदल से गए हैं। आप देखेंगे कि लोग आपस में ही अ, लोग लड़ाई-झगड़े और ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, जिसकी वज़ह से अ, मुझे लगता है कि देश में काफ़ी अ अ, बुरा स्थिति होता है और इस तरह की चीज़ें अगर कोई करता है तो अ, मुझे लगता है कि, कहीं न कहीं वो अपने देश के लिए ही मतलब अ, बेहतर नहीं चाहता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो लोग देश के लिए सोचते हैं वो इन मुद्दों पे लड़ाई नहीं करते इन मुद्दों पे वो कभी अ, एक-दूसरे से लड़ते नहीं हैं।
जी। जी। हाँ, हाँ। जी। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी। जी, जी। बिल्कुल। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्क जी। जी। जी, जी। हाँ। जी।
हुँ, जी।
बिल्कुल, सही कह रहे हैं सर आप। और मैंने ये भी देखा है कि जो है अगर हम ये चीज़ें सोच जो है अपनी वो बदल लें और जो है सब सभी लोगों को एक ही नज़र से देखने लगें और जैसे सभी के त्योहारों को भी हम एक न ऐसे देखते हैं जैसे रे अ, अगर ईद है, तो सभी को छुट्टी मिलती है ना ऐसा तो नहीं है कि केवल मुस्लिमस को मिलेगी, दीपावली है, तो तो सभी को छुट्टी मिलती है ना मतलब बाकी सारी चीज़ें जब एक हैं, तो हमारी सोच क्यों एक नहीं है? मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है और जो है एक दूसरे की जो परंपराएँ हैं, वो रीति-रिवाज़ हैं वो अलग हो सकती हैं, लेकिन जो है इंसान अलग नहीं हो सकता। ये मैं कभी नहीं मानती हूँ कि जो है इंसान अलग हो सकता है। है ना?
हुँ, जी, जी। हुँ, जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, आपने बिल्कुल सही कहा <clears throat> कि इंसान तो अ, सबके अंदर वही खून है और सब इंसान ही हैं। हमने खुद ही अ, इस धरती पे आके धर्म, जाति और अ, भेदभाव में लोगों को बाँट दिया है। आप देखेंगे कि इसके खिलाफ कई सारी अ, लड़ाइयाँ भी हुई हैं कि अ, मतलब लोग विरोध भी किए हैं, जैसे गांधी जी ने भेदभाव के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ाइयाँ की। दूसरे देश में अफ्रीका जैसे देशों में जाके वो काले-गोरे का भेद, ये जो वाली अ, लड़ाइयाँ थीं उन्होंने काफ़ी अ, इस पे प्रकाश डाला और वहाँ लड़े भी और जीते भी वो। आज देखेंगे कि वहाँ, अब इस तरह की चीज़ें, काले-गोरे का भेद वाला चीज़, खत्म हो चुका है लेकिन हमारे भारत में ही ये सारी चीज़ें खत्म नहीं हो रही है। आप देखेंगे कि अ, भारत में आज भी मतलब लोगों के जो सोच हैं, वो थोड़े पिछड़े अ, तरह के हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं उनके सोचने के तरीकों को बदलने की ज़रूरत है। अगर वो इस तरह की चीज़ें अगर नहीं सोचते हैं, तो हमारा देश कहीं न कहीं अ, बहुत ही अ, आगे नहीं बढ़ पाएगा। जितना अ, तेज़ी से और भी देश आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम आपस आपस में ही लड़ लड़ने पे लगे हुए हैं।
जी। जी। जी। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी। अ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, सर। हाँ, हाँ। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सर। सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
<clears throat>